Oh, kalau kondisinya berisik yang kayak gitu sih sebenarnya, eee, cukup mudah kalau di keluargaku. Kebetulan keluargaku bukan keluarga yang besar dan, eee, sering kedatangan tamu, untungnya tuh nggak, ya. Yang sulit itu justru di keluarga eh, di keluarga, di aku karena termasuk di daerah gitu, suka ada misalnya nih, eee eee, p acara acara apa namanya, ya sunatan, atau acara-acara yang kayak gitu yang dilakukannya di jam kerja gitu. Heeh, gitu, suka suka ada gitu misalnya tetangga yang manggilin misalnya, "Hei, eee kita samaan dong ke sana!" Mmm, lagi kerja tapi ngetok-ngetok di depan, nggak mungkin kita gak nongol kayak gitu sih. Lebih lebih lebih sebenernya bukan gangguan tapi sometimes orang nggak ngerti dan aku nggak yang mention ke orang, "Aku kerja dari rumah." Nggak gitu juga. Jadi, eee, justru jadinya orang mikirnya tuh kayak, "Ih, kok dia nggak bisa terus sih? Ih, kok dia kayak gitu sih?" Tapi aku ya, eee, terserah aja deh gitu. Biasanya aku nggak barengan ama mereka, tapi misalnya nih jam 12 ke jam 1 kan ada istirahat. Nah biasanya aku da eee, baru nyamperin tuh misalnya acara acara itu, gitu, terus balik lagi. Kayak gitu, sih.
Oke. Iya iya. Iya. Oh, oke oke jam kerja, oke. <laughs> Betul betul. Oh, oke. <chuckles> Iya, bener bener. Oke. Ini seru sih Kak, jadi orang tuh mungkin memang nggak tahu dan nggak biasa ngedenger orang yang kerja di rumah gitu kan, jadi agak susah.
Iya. "Udah keluar rumah sih kok dia nggak pernah ini ini?" Gitu-gitu sih, itu se itu itu udah sering banget.
Betul betul. <chuckles> Oke, Kak. Ih, seru banget nih Kak caranya untuk trik-trik yang sederhana gitu, bisa diterapin buat orang yang kerja di re rumah tapi biar bisa tetap teratur dan kerjaannya tuh nggak ada yang berantakan gitu kan. Makasih banyak ya Kak, iya, bener bener.
<chuckles> Betul. Betul. Jangan lupa scheduling. <chuckles> Iya, sama-sama.
Oke, deh, kalau gitu. Makasih, Kak, sampai jumpa, ya.
Sampai jumpa lagi.